ค่ะ ทางคุณน่ะค่ะ เวลาที่รู้สึกว่าหมดไฟ อย่างเงี้ยอะค่ะ คุณทำอะไรเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองเนี่ย พ้นจากภาวะการหมดไฟได้บ้างอะคะ?
อืม คือจริง ๆ เนี่ยนะครับ คือต้องบอกเลยนะครับว่า ส่วนตัวเนี่ย ก็มีความรู้สึกแบบนี้บ่อยเหมือน อยู่เหมือนกันนะครับ ใน ในที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า
ค่ะ อืม ภะ ภาวะหมดไฟเนี่ยเหรอคะ รู้สึกว่าเกิดขึ้นบ่อยเลย?
ใช่ ๆ ก็รู้สึก อ บ่อยเหมือนกันนะ แต่ว่าคือต้องบอกว่ากว่าจะรู้ตัวเนี่ย บางทีมันก็ มันก็รู้สึกตัวช้านะครับ สำหรับคนที่จะรู้สึกด้วยตัวเองเนี่ย เพราะว่า คือบางทีมัน มันจะเป็นแบบว่าคือเหงา ๆ เบื่อ ๆ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ แต่ว่า กว่าเราจะรู้อะ คือผมเนี่ยสังเกตดูแล้ว กว่าเราจะรู้เนี่ยคือเราก็ เวลามันก็ล่วงเลยไปสักระยะหนึ่งเนาะ อาจจะเป็น อ แบบหลายวัน เป็นอาทิตย์ บางทีเป็นเดือนนะ พอไป ๆ มา ๆ เหมือนกับว่าทำงานแล้วมันไม่สนุก อะไรเงี้ย ยกตัวอย่างนะ ยกตัวอย่างแบบ
อา ค่ะ เข้าใจเลย อืม ค่ะ อืม อา อันนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นภาวะหมดไฟจากการทำงานไหมคะ?
ใช่ อันนั้น อ งานก็ส่วนหนึ่ง อย่างอื่นก็มีบ้าง แต่ว่าถ้าเอาพูดถึงเรื่องงานนะ ก็คือ
อะฮะ เหมือนหลาย ๆ เรื่องผสมกัน
ใช่ ๆ มันจะมีหลาย ๆ รูปแบบนะ แต่แหย่ แต่ยาก แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องงานเนี่ย มันจะประมาณว่า เราจะรู้สึกว่าเราทำงานแล้วแบบมัน
ค่ะ
มัน เขาเรียกว่า เหมือนทำเดิม ๆ อะ ซ้ำ ๆ อะครับ แบบเนี้ย
อืม เหมือนมัน มันเป็น มันเป็น เขาเรียกว่าอะไร เหมือนเป็นกิจวัตรซ้ำ ๆ ในการทำงานไปถึงก็นั่งโต๊ะคอม ทำงาน อะไรอย่างนี้ รู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อ
ใช่ ๆ อะไรประมาณนั้น คือเคย เคยสังเกต แต่ว่ากว่าจะรู้ตัวนะครับ ก็ผ่านไปเป็นเดือนแล้วแหละ หลายเดือนน่ะ บางทีนะ ก็รู้สึกว่า อ้าว! คือมันเซ็ง ๆ มันก็ทำเหมือนเดิม ๆ เนาะ โดยที่เราชินน่ะ พอเราทำเดิม ๆ ชิน ๆ ทีนี้เรากลับบ้านมา เราก็แบบทำเหมือนกิจวัตรเดิม ๆ อะ วนลูปไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมครับ ทีเนี้ยพอมีจุดจุดหนึ่ง มันอาจจะมีจุดเปลี่ยน อะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่น เพื่อนทัก
อืม เข้าใจเลย อืม เข้าใจค่ะ ค่ะ อืม อา เพื่อน แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยอาการของคุณเริ่มแสดงอย่างชัดเจนเลย จนเพื่อนเห็นอาการนั้นเลยใช่ไหมคะ?
เพื่อนทัก อืม ใช่ ก็เหมือนกับว่า คือโดยส่วนตัวกับเพื่อนเนี่ย ก็อาจจะแบบว่านัดกันไปกินข้าวกันนาน ๆ ที เดือนละครั้ง อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วพอเจอเพื่อนเนี่ย เพื่อนก็บอกว่า "เดี๋ยวนี้แบบเป็นอะไรแปลก ๆ รู้สึกว่าเงียบ ๆ ไม่ค่อยพูดเหมือนแต่ก่อน เหมือนไม่ค่อยแบบ เหมือนอมทุกข์" อะไรอย่างเงี้ย เพื่อนก็จะบอกอย่างงี้ อืม
อือ ค่ะ อืม อ๋อ ก็เหมือนเขาก็ เหมือนเขาเรียกว่าอะไร เหมือนเขาสังเกตุคุณว่าคุณไม่ เหมือนไม่ใช่คนเดิมเลย
ใช่ ๆ อะไรประมาณนั้น พอเพื่อนทักเท่านั้นแหละคุณ มันก็รู้สึกว่า "เออ เออ จริง เหมือนช่วงนี้เซ็ง ๆ" อะไรอย่างเงี้ย แต่เราอะไม่รู้ตัวเองนะ พอเพื่อนทักเราก็เริ่มมาแบบมองกับตัวเองว่า เออ ช่วงนี้เหมือนทำอะไรก็แบบว่า รู้สึกว่า เบื่อ ๆ ก็ทำให้มันหมด ๆ วันไปอะครับ นั่นแหละครับ พอตอนนั้นแหละก็รู้เลยว่า "ใช่แล้ว หมดไฟ หมด passion" อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือฮึ เบื่อ อืม ก็ เหมือน เหมือนก็ ถ้า ถ้าให้พูดง่าย ๆ ก็คือเหมือนใช้ชีวิตไปวัน ๆ ไม่ได้รู้สึกว่า อุ๊ย! อยากจะทำอันนั้น อยากจะทำอันนี้ อะไรอย่างงั้นใช่ไหมคะ อาการตอนนั้น?
จริง จริงครับคุณ แบบนั้นเลย แต่เราไม่รู้ตัวเอง เออ แต่พอเพื่อนทักเนี่ย อะฮะ เออ ๆ
อืม อืม มี พอมีเพื่อนมาทัก ทางคุณก็เลยรู้ตัวเองขึ้นมาว่า อุ๊ย! จริงด้วย อย่างที่เพื่อนเราทักเลยว่า เนี่ยเหมือนเราไม่ใช่คนเดิม อันเนี้ยภาวะหมดไฟ แล้วพอคุณรู้ตอนนั้นน่ะค่ะ คุณเริ่มปรับตัวเองยังไง หรือว่าเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างอะคะ เพื่อที่ให้ภาวะเบื่อ หรือว่าภาวะหมดไฟครั้งเนี้ยมันหายไปอะค่ะ?
อือฮึ ครับ ก็พอรู้ตัวปุ๊บ! เนี่ยนะครับ ตอนนั้นก็อยู่กับเพื่อนพอดีเลย ก็เลยแบบว่า เออ ช่วงนี้มีแบบอะไรทำบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ก็ถามเพื่อนใช่ไหม เพื่อนบอก "เฮ้ย! พวกเราไปเที่ยวกันดิ" อะไรอย่างเงี้ย "ไปเที่ยวกันไหม" อะไรอย่างเงี้ย สัก สัก เออ สัก สักทีหนึ่ง ไม่ได้ไปเที่ยวกันนานแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ณ ตอนนั้นเนี่ยคือพอไปเที่ยวเนี่ยมันเหมือนชาร์จแบตอะ มันเหมือนเติมไฟเลยอะ ใช่ ก็รู้สึกว่าพอพูดวันนั้นใช่ไหมครับ ก็คือเหมือนกับว่าไปเจอกันเนาะ ไปพูดวันนั้นปุ๊บ อาทิตย์ถัดไปอะไปเที่ยวเลยคุณ
อืม อ๋อ อืม อา เข้าใจค่ะ อืม ก็คือ ก็คือเอาจริง ๆ ก็ เหมือนกับว่าเป็นการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนิดหนึ่งด้วยไหมคะ แบบว่า เฮ้ย! ทำไงดีมีกิจกรรมแนะนำไหม แบบว่าช่วงนี้คุณรู้สึกเบื่อ ๆ อะไรอย่างงี้?
ก็เหมือนแบบทัวร์ปุ๊บปั๊บอ่ะ เออ อือฮึ ใช่ เพื่อน เพื่อนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีแผนอยู่แล้วแหละ แต่เขาก็แบบอาจจะยังไม่ได้นัด อะไรเงี้ย เขาเหมือนดูกันไว้ อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบว่า เฮ้ย! มีที่แบบ เนี่ยว่าจะไปที่นี่กัน แต่เอาจริง ๆ นะมันก็ไม่แพงนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็พูดไปเนาะ นัดแนะไป ไปเลยถ้าจะไปก็ไปเลยเสาร์อาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ย "หยุดใช่ไหมล่ะก็ไปด้วยกันเลย" อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าไปนัดล่วงหน้าไม่ค่อยได้ไปหรอก เนี่ย "ถ้าอาทิตย์หน้าว่างก็ไปเลย" ทีนี้ก็ไปกันเลย แบบอยู่ ๆ ก็ไปเลย อืม แบบนี้ได้ไป อะฮะ
ค่ะ อืม อา ค่ะ แล้วตอนนั้น ตอนนั้นจำได้ไหมคะ ว่าไปเที่ยวที่ไหนกันน่ะค่ะ?
ตอนนั้นไปทะเล
โอ้! ไปทะเลเลย
ครับ ไป น่าจะไปทะเลใกล้ ๆ เกาะล้านหรืออะไรนี่แหละ ตอนนั้นอะไปเกาะล้านก็คือไป ไปค้างคืนหนึ่ง ใช่ ไปค้างคืนหนึ่งครับ อ่า ไปกับกลุ่มนี้เลยครับ ก็ไปกันประมาณ 5-6 คนเอง ใช่ ครับ
อือ อือ แล้ว ก็ไปกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะ? อา อืม ก็ไปเที่ยวกันคืนหนึ่ง แล้วไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างอะคะ? ใน ใน เหมือนไปแค่วันเดียวเอง
ก็คือ คือตอน คือไป ออกไปตั้งแต่ อ่า เช้าวันเสาร์เลยนะครับ แล้วก็ไปนอนคืนวันเสาร์ แล้วกลับวันอาทิตย์เนาะ ก็คือเหมือนกับว่า ออก ออกเดินทางไป โอ้โฮ! สนุกมากเลย ตั้งแต่ออกเดินทางแล้ว ก็เหมือนกับไปแบบชิล ๆ ไม่มีแผนอะไรเลยนะ ก็คือไปเที่ยวแบบอยากไปตรงไหนก็ไปเลยอะ ไปถึงก็ คือขับรถไปมันไม่นานเนาะ มัน มัน มันไม่ไกลจาก อ่า กรุงเทพมากอะก็ไปแป๊บเดียว ทีนี้ก็ พอไป ไปก็แวะกินนู่นกินนี่นะ แบบร้านอาหารทะเลแถวนั้นก่อน อะไรอย่างเงี้ย ก่อนที่จะไปลงเรือเนาะ ก็รู้สึกว่า
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ไปลงเรือกันด้วย
ใช่ ก็ไปลงเรือข้ามไปเกาะ ก็รู้สึกว่า โอ้โฮ! ก็รู้สึกมัน มันได้เปลี่ยนบรรยากาศอะครับ มันเห็นนักท่องเที่ยว มันเห็น เราไปนั่งเรือเนาะ แล้วมันก็ข้ามไป มันก็ได้ชมวิวชมอะไร ก็ถ่ายรูปกัน โอ้โฮ! สนุกมาก เออ
เหมือน เหมือน เหมือนทำให้คุณเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้ว
ใช่ ด้วย ต้องบอกเลยนะว่าเวลาที่มันได้ยินเสียงคลื่น เสียงลม อะไรอย่างเงี้ยครับ เวลาที่เราไปพักอะเนาะ มันก็ได้เหมือนกับ เราไปเติมพลังอะ มันก็ โอ้โฮ! แบบ ลมพัดมาแบบ โอ้โฮ! ลมทะเลเย็นมากเลย อยู่บนเรือนี่จะหลับ แบบว่า <chuckles> เออ ลมดี
อืม ค่ะ เข้าใจเลย เหมือน เหมือน เหมือนได้ใช้ เขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนธรรมชาติบำบัดอย่างนั้นเลย
ใช่ครับ ก็ต้องบอกเลยว่า แล้วก็ การที่แบบว่า เออ ถ่ายรูป ช่วยกันถ่ายรูปด้วยเนาะ ก็แบบว่า เออ ได้รูปแบบว่าหลายรูปเลย ก็ถ่ายกันเล่นกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย ก็ถ่ายเพื่อนบ้าง เพื่อนถ่ายให้บ้าง ก็สนุกสนานกันไปครับ แล้วก็แบบ อืม พอไปถึงเนี่ย โอ้โฮ! น้ำใส มาก
ค่ะ อืม ดีจัง อืม
แบบ คือทะเล หาด หาด ส ทรายมันก็ขาวอะ ทรายมันขาวแบบเป็นเนียน ๆ เลยครับที่เกาะล้านเนาะ มันจะมีทรายแก้วอะ ตรงหาดทรายแก้วก็ โอ้โฮ! แบบว่า โอ้โฮ! แบบมันก็รู้สึกว่ามัน อ่า น้ำมัน <tsk> มันไหลเย็น เราก็ไปเล่นใช่ไหมอะ มัน แดดมันร้อนนะ แต่ว่าคือเราก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไรนะ เวลาไปตรงนั้น อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เหมือน เหมือน เหมือนคุณรู้สึกว่า เหมือนทะเลช่วยชะล้างความหมดไฟ ในตอนนั้นไปไหมคะ?
ใช่ รู้สึกว่า คือลมมันดีด้วยเนาะครับเนาะ มันก็ทำให้เราแบบว่า คือเอาจริง ๆ นะแค่นั่งดูอะ ใช่ แค่นั่งดูแบบนั่ง ก แบบข้าง ตรงริมหาดเนาะ แล้วก็แบบนั่งดูเขาเล่นกัน แล้วแบบเราก็เล่นด้วย อย่างเงี้ย เราก็มานั่งพัก อะไรอย่างเงี้ย กินอะไรอร่อย ๆ โอ้โฮ นั่งชิลไปเรื่อย ๆ นะ แล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาเปิดเพลงแบบว่ามีดนตรีสด อะไรอย่างเงี้ย ก็เล่นโฟล์กเบา ๆ
เหมือนอารมณ์ดีขึ้น ค่ะ อืม อืม บรรยากาศค่อนข้างดีเลย ก็เลยทำให้คุณรู้สึกเหมือน เขาเรียกว่าอะไร เหมือนพอได้เปลี่ยนบรรยากาศ ภาวะหมดไฟก็เริ่มค่อย ๆ หายไป เริ่มเหมือน เขาเรียกว่าอะไร อารมณ์ดีขึ้นเริ่มไม่รู้สึกเบื่อแล้ว
ผ่อนคลาย ใช่ครับ รู้สึกว่า โอ้โฮ เวลามันผ่านไปเร็วมากเลย แบบไกลกระโดดน้ำกับเพื่อนน่ะวิ่งลุยกัน โอ้โฮ แล้วก็เล่นเรือ อ่า เล่นเรือบานานาโบตเนาะ ก็แบบ โอ้โฮ เทกระจาดกันแบบ โอ้โฮ สนุกสนานกัน นะ น้ำเข้าหูเข้าตา โอ้โฮ อือฮึ
อืม อือ เหมือน เหมือนได้เปลี่ยน เหมือนคล้าย ๆ เท่าที่ฟังมาเหมือนคุณได้เปลี่ยนโฟกัสจากที่เมื่อก่อนคุณอาจจะทำงานตลอดเลย ไม่ได้มีเวลาให้กับตัวเอง แต่พอ แต่พอเกิดภาวะหมดไฟปุ๊บ คุณได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศ ได้มีเวลากับตัวเอง ให้ร่างกายของตัวเองเนี่ยได้พักผ่อน เหมือนคุณได้ผ่อนคลายขึ้น สบายใจขึ้น อย่างงั้นด้วยเลยไหมคะ?
ใช่ครับ แบบสนุกมาก ซือ คือแบบ โอ้! อยากเล่นอะไรก็เล่นเลย อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วแบบ <tsk> คือต้องบอกตอนที่เรือมันไป ผมอะเป็นคนขี้กลัวด้วยไง แล้วเขาไปเทตรงกลาง โอ้โฮ! น้ำลึกอะ เขาพาไปเทไกลอะ แล้วเพื่อนบอกว่าฉลาม ฉลาม โอ้โฮ! ผมตกใจมากเลย มันแกล้งกันเฉย ๆ คุณ ใช่ ผมเสียวขามากเลย โอ้โฮ ขามันอยู่ข้างล่างในน้ำอะ ผม โอ้โฮ! ตอนนั้นอะผมแบบ อื้อฮือ ตะเกียกตะกายขึ้น <chuckles> แบบหมดแรงด้วยกว่าจะขึ้นมาได้ โอ้โฮ! สนุกมาก อืม กลัวก็กลัว อืม
ค่ะ อ๋อ อืม อ้าว! เพื่อนแกล้งเหรอคะ? <chuckles> โธ่ ค่ะ อืม อืม ค่ะ แล้ว อ แล้ว แล้วพอ พอหลังจากที่คุณได้ไปเที่ยวและได้มีเวลากับตัวเองแล้วอะค่ะ อาการหมดไฟเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างอะคะ?
โอ้โฮ! ตอนนั้นลืมไปเลยครับว่า เคยทำงาน <laughs> เหมือนกับว่า เออ ใช่ ลืม ใช่ ไม่อยากทำงานแล้ว อยากจะมีบ้านอยู่ริมทะเล เอาจริง ๆ มัน โอ้โฮ! มัน โอ๊ย! เราอยากจะอยู่สักปีหนึ่งเนาะ แต่มันก็ทำไม่ได้เนาะ แต่ว่าวันหนึ่งก็มีความสุขแล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันก็รู้สึกว่ามันชิลครับ ใช่ อืม
อ๋อ ไม่อยากกลับ ไม่อยากกลับมาทำงานเลย? <chuckles> <laughs> อ๋อ อืม อืม แล้ว แล้ว แล้ว แล้วอย่างนี้ภาวะหมดไฟหลังจากที่ไป ท เที่ยวทะเลมาแล้วอะค่ะ ยังมีเหลืออยู่ไหมคะ หรือว่าคุณก็เหมือนต้องปรับกิจวัตรบางส่วน เพื่อที่จะให้ภาวะหมดไฟเนี่ยหายไปเลย เพื่อที่จะเข้า เหมือนเข้าอะไร กลับไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอะค่ะ?
เอาจริง ๆ นะ พอ พอ พอ พอตอนนั้นที่ไปเที่ยวมา แล้วก็แบบว่ามันก็ทำให้เราแบบเปลี่ยนมุมมองเนาะ บางทีเราลืมมองดูตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย คือบางทีเราทำอะไรที่แบบมัน มันอยู่ตรงนั้นนานเกินไปเนาะ แล้วเราไม่ได้ถอยออกมาดูตัวเองเนี่ย มันก็ทำให้เราเหมือนกับเราวนลูปที่แบบความคิดเราตันน่ะ แต่พอเราได้ออกมาจากจุดนั้นสักเล็กน้อยอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่า อ๋อ จริง ๆ แล้วเราไม่ทำแบบนั้นอย่างเดียว มันก็ไม่ มันก็แบบว่าคือมันก็แบบปวดหัวสิ เราก็ลองเปลี่ยนแบบดูบ้าง ก็เปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน อะไรอย่างเงี้ย เออ
หือ อ๋อ อืม อืม เข้าใจค่ะ อือ อะฮะ เออ เปลี่ยนรูปแบบในการทำงานเหรอคะ แล้วอันนี้เปลี่ยนรูปแบบยังไงอะคะ?
คือหลาย ๆ อย่างเนี่ยพอ พอมาได้แชร์กันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับ จากที่บางทีเราคิดงานเองอย่างเดียวเนี่ย เราก็พอโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไป เราก็แบบมาดูงานคนอื่นบ้างเป็นแนวทาง อะไรอย่างงี้ใช่ไหม พอเราคิด คิดเองมันตัน
ค่ะ อ๋อ เหมือน เหมือนเขาเรียกว่าอะไร เป็นแรงบันดาลใจ
อา ใช่ เราก็ไปดูนู่นดูนี่แบบ เออ เราคิดเราก็ถามคนอื่นบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เราก็ลองเปิดโลกของเราบ้างเนาะ แบบแต่ก่อนน่ะชอบคิดเอง คิดแบบคิดจนแบบมันก็ไม่ไปไหนอะ มันก็อยู่แค่นั้น เพราะว่าความรู้เราก็มีเท่าเดิม
อ๋อ เหมือนเมื่อก่อนทางคุณก็เหมือนกดดันตัวเองเสียมากกว่า
อืม คืออาจจะ อาจจะเหมือนกับว่า ความคิดเรายังไม่เปิดมากยังไม่หลากหลายอะ แล้วเราแบบไม่ ไม่ค่อยมีตัวอย่างเนาะ ไม่มีแบบว่าไอ้การดูอะไรนู่นนี่นั่น หลัง ๆ มาก็รู้สึกว่า เออ ไปดูงานคนนู้น คนนี้ หรือว่า อ่า ถามเอไอบ้างก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย คือลูกเล่นมันก็มีเยอะแยะใช่ไหม แชต อะไรอย่างเงี้ย เราก็ ไปดูงานคนนู้น คนนี้ เออ ก็ได้ไอเดียมันก็กลายเป็น คือเราไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับงานเดิม ๆ ใช่ไหม เราก็ ถ้าเราไม่ออก ถ้าเราคิดไม่ออกเนี่ย เราก็ อะ พักก่อนไปทำอย่างอื่น อา แล้วค่อยมาใหม่อย่างเงี้ย ไม่ใช่นั่งคิด แต่ก่อนนั่งคิดทั้งวันทั้งคืน เออ คิดอยู่อย่างงั้นมันไม่ออก คือชั่วโมงหนึ่งเราก็ตั้งเวลาเลยว่า อา อา ถ้าชั่วโมงหนึ่งแบบว่า <tsk> งานนี้เริ่มไม่เดินแล้วเดี๋ยวพักก่อนแป๊บหนึ่ง อ่า ทำ ทำตรงจุดอื่น อะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้เราหลากหลายขึ้นใช่ไหม ไฟมันก็มีไงทีนี้ เออ
อืม เข้าใจค่ะ อ๋อ เข้าใจค่ะ อืม ค่ะ อือ อืม เห็นด้วยเลย อืม อ๋อ ค่ะ อืม งั้นแอบถามนิดหนึ่งอะค่ะ สายงานคุณนี่เป็นสายงานประเภทไหนเหรอคะ? ถึงต้อง เขาเรียกว่าอะไร เหมือนต้องใช้ความคิดตลอดเวลาเลยอะค่ะ?
ทำเกี่ยวกับแอนิเมชัน อะไรอย่างเงี้ยครับ อ่า ทำ 3D อะไรพวกนี้ ก็เลย มันก็เลยต้องแบบว่า
อ๋อ อ๋อ เหมือนต้องหา เขาเรียกว่าอะไร เหมือนความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจอยู่ตลอดเวลาเลย
ใช่ ๆ ๆ โดยส่วนใหญ่เนี่ย ก็แบบว่าเหมือนกับคือ มัน มัน พวก ถ้าไปแนวนี้ใช่ไหมมันก็ต้องดูแบบอะไรเยอะ ๆ เนาะ ผมอะไม่ค่อย ไม่ค่อยดูไง ก็ดู อะไรอย่างเงี้ย หลัง ๆ มาก็ โอ้โฮ! ดูหนังดูอะไรบ่อย ๆ ใช่ไหมมันก็มีความคิดขึ้นเยอะ อะไรอย่างเงี้ย ดูหนัง ดูการ์ตูน อะไรอย่างเงี้ยบ้าง มันก็พอยุคใหม่ ๆ เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนอะไรเขาก็จะสอดแทรกแบบอะไรหลาย ๆ อย่างมาเนาะ มันก็ได้ไอเดียครับ อืม เราก็เอามา อ่า เหมือนกับว่าประยุกต์ใช้กับงานเราได้เยอะเลย อะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นดูตามโลกของ AI ต่าง ๆ ใช่ไหมที่เขาแบบมีการ Generate มีการ แชร์ไอเดียกันไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ อะไรเงี้ย ก็ดูไปเรื่อย มันก็มีไอเดียครับ อา ใคร
อืม จริงด้วย อืม ค่ะ อา อ๋อ อือ โอ้โฮ! ดี ดีเลยค่ะ แล้ว แล้วนอกจากเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่คุณเหมือนไปดูผลงานของคนอื่น หรือว่าเหมือน เขาเรียกว่าอะไร เหมือนขอคำแนะนำจาก AI อย่างเงี้ยค่ะ ได้เปลี่ยนกิจวัตรตรงอื่นเพิ่มเติมด้วยไหมคะ อย่างเช่น อาจจะตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไร เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศในการตื่นนอนอาจจะกินกาแฟ หรือว่าออกไปนั่งกินนอกบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
เปลี่ยน เปลี่ยนครับ เปลี่ยนก็ทำให้เราแบบว่ามีเวลาที่แบบว่า เอ่อ อยู่กับตัวเองเนาะ คือ ปกติก็กินกาแฟก็ทำเองอยู่แล้วใช่ไหมครับ ก็ตั้งแต่แบบปั่น อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ปั่นเม็ดกาแฟมาก็ชงเองใช่ไหมครับ ก็ชงเองก็ชงเป็นแบบไอ้เครื่องแรงดันนะครับ ก็ทำเองหมดเนาะ แล้วก็เอาเศษมันไปใส่ต้นไม้ เศษมันไปใส่ต้นไม้ อย่างเงี้ยเราก็ เอ่อ เหมือนกับว่า อ่า มัน มันจะช่วยให้ต้นไม้แบบโตดีเนาะ กันพวกแมลงด้วย อะไรอย่างเงี้ย ไอ้ กาก กากของกาแฟอะ เออ ก็สนุกดีก็ทำไปเรื่อย ๆ ตอนเช้าก็ชิลดีครับ ก็ได้ไอเดียใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ย เออ มีความ มีเวลาอยู่กับตัวเอง อา ครับ อะไรประมาณนี้
ค่ะ อือ โอ้! อือ อ้อ เก่งมากเลยนะคะ เนี่ย อืม เป็นวิธีที่ดีเลย อืม เข้าใจเลยอะค่ะ ก็คือหลัก ๆ แล้ว เท่า เท่าที่ฟังมา ก็คือวิธีการที่คุณใช้ตอนที่หมดไฟ ก็คือเหมือนใช้ธรรมชาติบำบัดแล้ว ก็คือได้อยู่กับตัวเอง ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาแชร์เรื่องราวกันค่ะ
ครับ สวัสดีครับ